Evet, bu sayede sen şimdi oğlunu da beslerken eminim bu bütün dengelere dikkat ediyorsundur. Eee, peki, hani, 27'de çok genç bir yaş. Evet, uyanmak için çok iyi bir yaş, ama dikkat etmek için de erken bir yaş ya. Hani, o yaşta kimse çok dikkat etmez. Ha, nasıl oldu?
E, tabii. Evet. Çok zor, çok zor. Bir de psikolojik olarak çok zor. Yani, eee, psikolojik olarak bunun böyle o yaşlarda hemen kısıtlamaya girmek Eee, ama bana bu gerekiyordu, yani. Hani, zaman zaman, hemen görüyorum böyle. Bi birkaç gün şekerim üst üste düşmeye başladığında diyorum ki: "Yanlış yaptığım bir şeyler var. Fazladan yanlış bir şeyler yüklüyorum." Artık, hani, daha bilinçliyim bu Eee, noktada. zor. Gerçekten psikolojik açıdan da bakılmalı böyle bir durumda. Hani, Tabii.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Evet. Emm Değil mi, değil mi? Kesinlikle öyle. Emm, peki, o zaman zaman darlığı yaşarken, falan, eee, nasıl yemekler seçiyorsun, eee, evde? Nasıl yemekler yapıyorsun sağlıklı olan?
Evet. Yani, şöyle, tabii bu modern zamanlar sürekli bir koşturma hâli, eee, bir şeyleri kovalama. Yani hepimizin hayatında zor. Hem çalışmak aynı zamanda evi, eee, bir düzende, eee, tutmak.
Hı hı. Tabii. Kesinlikle.
Eee, ben mutfakta eli hızlı biriyim. Yani çok pratik tarifler, pratik yapılan işler, eee, hani, bir iş ertelememek, mesela. O benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Eee, evet, yani
Hımm. Çok iyi. Hı hı. Süper. Öte ötelemiyorsun.
Yok, eee, bi bir şey hemen aklıma geldiyse hemen yapıyorum. Yani, yeter ki aklıma gelsin. Eee, yemek konusunda da şu an hayatı çok, eee, daha kolaylaştıran, mesela, mutfak aletleri var. Eee
Hı hı. Çok iyi. Çok iyi. Hı hı. A, evet doğru. Neler kullanıyorsun mutfakta elinin altında?
İşte, şu an sağlıklı fritözler var, mesela, hani, çok çok az yağ ile pişen. Belki ilerleyen aşamada onlara da hiç sağlıklı değil diyecekler ama, eee, mikrodalga araştırmaları gibi. Eee, mesela, bu benim çok hayatımı kolaylaştırıyor. Güzel tarifler de çıkıyor orada, güzel pratik, hani, yemekler de yapılıyor. Onları seviyorum. Fırın çok kullanırım mesela. Fırında tepsi yemeği gerçekten çok, eee, onları da sağlıklı buluyorum. Hakikaten tencere yemeği sulu yemek, mesela, çok seyahatleri oluyor ve, hani, o mutlaka eve döneceği zaman sulu yemek Biraz böyle eski annelerin de şeyidir, "Tencere yemeği sulu yemek sağlık"
Hı hı. Evet. <giggles> Doğru. <giggles> Evet. Evet. Çok iyi. Evet. Hı hı. Evet, değil mi? Hı hı. Evet, evet. Eee, nek ne kadar kıymetli tarifler, değil mi? Ne kadar kıymetli tarifler.
Hı hı. Eee, bunları uyguluyorum hayatımda yani.
Eee